Mmm, bete banget, gitu.
Oke. <chuckles> Oke, nih berarti bisa dibilang ini, ya, Kak, ya. Suka mencari-cari masalah. Karena, kan, udah tuh, sebenarnya, tuh, udah diam aja, gitu, di kamar, enak ya. Ini cari, cari kerjaan, entah ngepel, entah nyetrika baju lah atau nyiram-nyiram tanaman, kan. <chuckles>
<laughs> Iya, soalnya, eee, apa, ya. Kalau pagi nggak aku morning person, nih, kebetulan. Aku kalau nggak kek beper kegiatan, tuh, gimana gitu, rasanya, kalau cuma rebahan aja. Kebetulan, dibiasain juga dari dulu sama Mama, kayak, "Kalau pagi, tuh, bergerak! Kalau pagi, tuh, bangun. Yang rajin," gitu, "kalau mau sukses, bangun pagi." <chuckles> "Nanti rejekinya dipatok ayam," gitu, kan. Rejeki dipatok ayam! Aku jawabnya apa? "Nggak papa. Nanti, ayamnya aku makan. Nanti rejekinya aku ma aku makan lagi," <laughs> Iya, kan. Ternyata, rejekinya dalam bentuk ayam, gitu. <chuckles>
Waduh. Oke. Mhm. <chuckles> Nggak, rejekinya nggak dipatok ayam. Aha, kan, Pasti. <chuckles> Dobel, tuh. Udah kenyang, rejekinya dapat. Oke, ini berarti tidak sesuai, gitu. Ini, kan, pepatah ya, Kak. Kenapa ditelan mentah-mentah, gitu. Ayam siapa yang kamu makan?
<clears throat> <chuckles> Eee, lah, si ayah aku, kan, udah pensiun. Jadi, Ayah punya ayam, di rumah. <chuckles>
<chuckles> Oke, ternyata pelihara ayam sendiri, ya. Oke.
Iya, ada ayam, ada, ada ayam ganas banget, itu.
Waduh, ayam apa t <chuckles>
Iya, dia, dia ayam warna-warni, dulu, asal-usulnya, ya, kan. Terus
<laughs> Oke.
begitu besar iya jadi ayam, sih. Tapi, putih, kan. <chuckles> itu kan, tapi, kan, jadi putih. Terus, dia jan heeh, terus dia jantan, gede banget, kayak Godzilla. Terus, kalau liat orang, tuh, kayak, dia bombastic side eye gitu. Ih, parah, deh, dia. Dia parah banget. Ayam songong banget, kek suka pengen matok orang, gitu.
Iya, mau jadi apa, Kak? Insinyur? Ah, mhm. <chuckles> Oke, deh. Ayam songong, ya, berarti. <chuckles> Oke, oke oke. Terus, oh, apa lagi, nih? Ada lagikah?
Terus lagi ada ada. Ma masih panjang banget, pagiku, ya. Pagiku, panjang banget. Terus, habis itu, biasanya kalau udah jam, sekitar mau jam 7.00 gitu, baru mandi, ya. Mandinya pun aku tim, yang, lumayan lama, ya. Karena
Waduh. Oke. Boleh boleh, deh. Seminggu.

<chuckles> Enggak tahu kucing cowok itu emang beda tau, Kak. Kucing cewek itu, sassy banget. Gak mau disentuh.
Mmm. Iya karena, kan, saingan, dong, bos.
Tapi, ada yang s yang yang clingy ada. Cuman banyak banget, lebih banyak yang mhm, rata-rata pada sassy. <laughs>
Rata-rata, ya? Ini kenapa jadi bahas kucing, sih? <chuckles> Oke, oke. Aktivitas hariannya berarti padat juga, ya, Kak? Untuk mempersiapkan diri berangkat kerja aja seabrek-abrek, tuh, to-do list-nya, ya. <chuckles>
Iya, banyak banget. Kadang tapi aku enggak capek, sih, karena udah kebiasaan, kan, kebiasaan kayak gitu.
Ah, udah dari kapan tuh, Kak, kalau boleh tau?
Dari tahun kemarin. Kalau dari tahun kemarin. Nah, tapi kalau meditasi mulainya dari bulan Mei keknya. Mmm.
Tahun kemaren? Ah, ngomong-ngomong tentang meditasi, nih, balik lagi tuh, ya. Pernah nggak, sih, lagi meditasi terus ketiduran lagi?
Mmm. <laughs> Enggak lah! Enggak. Aku niatnya meditasi, kan, untuk mengumpulkan nyawa biar kita sadar gitu, malah tidur lagi. Ya emang merem, sih emang merem, sih, emang merem. Tapi oh iya, ya, bisa, iya make sense juga, sih, kalau sampai ketiduran lagi. Cuman, kan, kita benar-benar, eee, e menarik napas panjang, habis itu, apa, afirmasikan, afirmasi sesuatu yang baik buat hari ini, gitu. Entah yang aku kaya, aku punya 12 miliar, aku u cantik gitu-gitu, kan. <laughs> Ya, kita harus ngomong yang baik-baik dong, Kak, buat kit diri kita sendiri. <sniffs> Ngapain ngomong yang jelek-jelek, tidak perlu.
Oke, enggak, ya. <chuckles> Oke, siapa tahu nyawanya lepas lagi. <chuckles> Makanya, kan. <chuckles> <smacks lips> Benar. Mmm. Amin. Ah, oke oke. Itu, sih, pilihan, ya. <laughs> Benar benar benar. Oke, benar, setuju setuju. Wah, ini mantap sekali, ya, kisah alkisah seseorang yang mempersiapkan diri di pagi hari yang lebih sibuk dari DPR yang ada di Indonesia. Waduh, <laughs> ini sebenernya seru banget, sih, Kak, ngobrol-ngobrolnya, tapi sayang sekali aku harus tidur karena ini ngantuk banget. Jadi, kita lanjut besok lah, ya?
<chuckles> Iya. Presiden. Mmm <laughs>